うーん、ま、全部まあ、そこで優先順位がなかなか決めれなくて、例えばクレジットカードでも、何年か前の例えば詐欺で使われてたとしても、今更その詐欺の使われた分を取り戻すことできるのかなとか。
あ、はら、そうす。 うん、うん。 うーん。 うん。ん。 あ、え、確かに、ちゅ
ま、手遅れかなとか思ったりもするんですよ。
えん、うん、うん。そうですね。うーん、ま、そのカードへのものにかえしては、えうーん、その、いつまで遡って有効かどうかってのをまず、ネットで確かめてから、うーん、着手してあげるのがいいかもしれませんね、過去のものに関しては。
ええ。 ええ。
うーん、ん。
なんかこの、デジカメの写真とかどうしたらいいですかね。SD カードが大量に溜まってて、あの、いつかこう整理すればいいわと思って、こう、け消さなきゃいけないデータも大量に残ったままなんですよ。
あ、そうですね。 うーん。 うんうんうん。 うーん、そうですよね。デジカメの写真、うーん、ま、これからのお話をすると、これからはなんか旅行が終わってきてすぐに、なんか整理されるのがいいのかなとか、あと旅行中のなんかちょっと移動中の時間とか、そういう、あとホテルちょっと うんうん。
ええ。 ああ、ま、確かに移動中だったらできそうですけど、旅行帰ってきた時ってまず疲れてるし、あの、し仕事も休んでるっていうのもあるので、帰ったら仕事が溜まってて、そっちをゆうす第一優先しちゃうんですよね。仕事やらなきゃで。そして後回しにしても SD カードの整理はまた後日でいいやっていう、それの組みあの積み重ねでどんどん SD カードだけが増えちゃってるんですよ。
うんうん。 ああ、ま、確かに。 ああ。 確かに。そう。い ああ、なるほど。 ああ。あ、あ、あ、あ、あ。 うーん、なるほどです。じゃ、そうですね。じゃ、ちょっと根本的に改善するっていうのはなかなか難しそうなので、やそうですね。でうーん、なんかま色々、なんかそのやらなければいけないというか、つ積んでいることっていうのがたくさん、ま、あると思うんですけど、そうですね、なんか毎月、なんか、リスト化して、な何かそのやりたいけどできてないことっていうのをリスト化して、そので、ま、どれを今月は絶対やるみたいにちょっと決めてみるとかはいかがですかね？
へえ。 ええ。 ええ。 ええ。